Ah oui, ah les gens se régalent et puis, heu, il y a comment dire? Ils ils reviennent et puis parfois, ils me demandent justement de de faire telle ou telle recette quand ils viennent parce que la dernière fois, ils l'ont trouvée très bonne. Donc heu, oui, ça, c'est c'est galvanisant en tout cas, ça fait plaisir, heu, ça fait plaisir de faire plaisir, quoi.
Mmh, ouais. Ouais c'était intéressant et justement, heu, vu que tu as d'autres recettes dans ton répertoire, est-ce que tu as d'autres, justement, recettes familiales, à part la lasagne, qui soient assez intéressantes?
Ouais, bah il y a les t heu, les tchoutchoukas par exemple, heu, les tajines, des trucs comme ça, parce que ma mère était pied-noir, donc elle était, elle est née en Algérie quand l'Algérie était française. Donc du coup, elle a elle a vécu dans ce milieu un peu, heu, arabe, un peu maghrébin, un peu méditerranéen. Donc toutes les, bah, les recettes qu'elle avait qu'elle connaissait et cetera heu, bah là heu, ont forcément une grosse influence. Pareil, elle a après elle a la vécu à Nice toute heu, toute sa jeunesse, donc toutes ces recettes heu, là et cetera, c'est des choses que je mangeais toute mon enfance et cetera donc heu, tout ça, on pourrait s'apparenter ça un peu à des recettes familiales, ouais.
Mmh. Ah, OK. Oui. Oui. OK. Ah, incroyable. Mmh. Ah bah oui, on dirait bien. Et en plus donc ces recettes aussi tu les as juste apprises en observant ta mère ou est-ce qu'elle est venue après et elle te les a apprises, heu, suite à ce que tu lui demandes?
Non, mais après plus grand et cetera je voulais cuisiner, donc des fois j'essayais de de de répéter les gestes et après plus tard, elle m'a accepté aussi dans la cuisine pour justement, voilà, pouvoir l'aider et cetera c'était pratique d'avoir un petit commis, en fait, pour couper, heu, voilà, les oignons parce que du coup, ça la faisait pas pleurer. Là, à cette époque-là, j'aimais les oignons. Quand fallait, voilà, laver quelque chose, bah elle était contente de pouvoir, heu, voilà, c'est moi qui lavais. Donc heu, je participais comme ça et après pl et du coup elle me donnait des conseils, elle goûtait, elle rajoutait un peu plus de sel, heu heu: «Laisse mijoter plus longtemps, c'est encore trop, heu, il y a encore trop d'eau dedans». Donc du coup, tous ces petits conseils, ce mentorat un petit peu, heu, ça m'a beaucoup aidé, ouais.
Mmh. Ah! OK! OK, OK. Waouh! Mmh. Mmh. OK. Oh!